Anladım, güzel. Peki, böyle, ımm, şeyi, hani, bu Jijitsu'ya başlamadan önceki senle başladıktan sonraki, işte, ne bileyim, 6 yıl sonraki sen, hani, ya da, ne bileyim, hani, başladıktan 3 yıl sonraki sen arasında öyle bir fark görüyor musun? Eee, hani, hem fiziksel olarak hem de, böyle, bir, iii, kafa yapısı olarak, eee, ne var mesela? Ya da şey gibi mi, eee
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Var, çok var. Hı hı. Evet. Ya şöyle: Eskiden de mesela, hani, eee, böyle, tehlikeli durumlarda yine kendime güvenim vardı. Yani öz güvenim vardı ama Jijitsu'ya başladıktan sonra şeyi fark ettim: O içi boş bir öz güvenmiş. <chuckles> Şu an, böyle, şey, hani, daha böyle içi dolu bir, eee, öz güvenle Mesela, işte, sokakta yürüyorsun ya da, ne bileyim, herhangi bir, böyle, agresyon olduğu zaman sokakta, eee, sen de o şekilde daha, eee, tepki veriyorsun ya da vermiyorsun. O o öz güvenden gelen bir şekilde.
Hı hı. Anla anladım, tamam, güzel. Hımm, anladım. Ben de o tepkiyi gelecektim. Şimdi mesela şey vardır ya: Mesela, hani, eee, işte, Kung Fu'da vardır. İşte, biz kavgayı g ya da genel olarak böyle, hani, iii, şey sanatlarında, dövüş sanatlarında vardır ya hani kavgayı b başlat, eee, mazlar genellikle hani. I "Kavgadan kaçın!" eee, diye bir şey vardır ya. O Jijitsu'da nasıl hani? Çünkü sen dedin ya hani, işte, "Daha öz güvenliyim, şöyleyim, böyleyim." Hani, şey gibi, eee, eee, algı eee, algılanıyor benim tarafımda. Eee, hani, ı ı "İstediğim zaman kavgaya karışabilirim." gibi, eee, algıya Yoksa, hani, sizde de ı ı sizde de bu ya, jijitsu yapanlarda da, hani, "Kavgadan kaçının, sakın başlatmayın. Imm, onu yapmayın, bunu yapmayın." tembihleniyor mu? Yani, onu soracaktım.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Aynen öyle. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Tam tersi. Hı hı. Evet. Ya, şöyle: Tembihleme, hani, diye bir şey olmuyor. Onu biraz da sen Yani ben öğreniyorum, yani, şeyde Felsefesini çok Evet, evet, anladım. Hı hı. Yok, eee, yani, Jijitsu'da çok, böyle, artık felsefesi çok kalmamış bence. Şey gibi değil, atıyorum, karate, eee, kung fu da belki daha çok içi çok boş sporlar bence bu sporlar k eee, kung fu, karate. Eee, o yüzden, hani, içi boş olunca ne yaparsın? Felsefeye yönlenirsin ya. <laughs> O yüzden, eee, Ji Jijitsu'da öyle bir şey yok ama sen, hani, biraz daha zaten, eee, zorbalar genelde şey ol olurlar, eee, iii, içten, böyle, kendine güvenmeyen insanlar olurlar. Bunda, eee, benim hissettiğim, eee, hani, zaten bir şeyi kimseye bir şey kanıtlamana gerek yok. Zaten, atıyorum, sen Eee, mesela ben, işte, haftada 3 gün, eee, zaten, eee, sürekli dövüşüyorum. O yüzden sana kanıtlayacağım bir şey yok. Hani, kendimi Zaten ben seni, işte, alt edebileceğimi biliyorum. Sen antrenman yapmayan bir adamsın, karşımdasın. Ve onda da şöyle oluyor
Felsefe olarak anlamında söyledim. Yani tembihleme değil tabii ki de. Hı hı. Tamam. Bu Tamam. Ağır ithamlar! <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Ha! Tamam, anla He he. Anladım, anla